Ah, non, non, non, mais les médias s'ils font des erreurs en général, ils corrigent, ils font des corrections, ils font pas des corrections, ils se font, heu, attraper, hein, parce que c'est déjà arrivé que des journalistes, heu, avaient pas, heu, fait leur travail pour facilit leur faciliter la tâche, ils avaient pas voyagé à l'endroit où il y avait, heu et il y a il y a il s'était passé, heu, heu, la chose dont ils nous ont informés et ça s'est su et ces personnes ont été heu heu, ils ont été licenciés, hein. Enfin ils ont été congédiés même.
Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. D'accord, OK. Ouais ben, pour le coup ça c'est un média qui, cherche à faire le travail correctement.
Et qui heu, bah, le journal qui l'a, heu, qui l'a renvoyé, heu, bien sûr, beh, ils sont obligés parce que sinon, heu, ils deviendraient plus crédibles et pris il feraient faillite, heu
Oui. Mmh mh. Bien sûr. Oui, après pour le voilà. É exactement donc heu, pour le coup, oui, non c'est bien qu'il y ait cette, heu, justement pression, hem, heu, pécuniaire. Heu, parce que justement ça ça les force, heu, à à être, heu, comment dire cela? Hem, ouais, à à être, heu, justement, heu, honnête. Par la force des choses.
Oui. Ouais. Ah, oui, oui, oui, ah, oui, oui, ah, bah, oui! Ça les force, heu, à être honnête oui. Oui, oui, ah, bah, c'est ça c'est une bonne chose. Alors ça ça n'existe bas parmi les personnes lambda, c'est pour ça que, les personnes lambda quand ils disent quelque chose, heu, moi je je je je vérifie pour voir, heu, si cette information est est est est véridique ou heu, ou si c'est juste quelqu'un parce qu'il y a il y a beaucoup dans sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les fake news hein, ça ça existe, heu heu, beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc heu, et maintenant, heu, je crois que Facebook disait que, heu, à ils avaient un ils avaient une équipe avant pour heu, <coughs> pour, heu, pour contrôler ça, mais maintenant, heu, ils ont ils ils ont dit qu'ils ils avaient plus de d'équipes pour, heu, contrôler les fake news Alors ça veut dire qu'on doit trier on doit faire le tri nous-mêmes. Heu, ce qui n'est pas toujours, heu heu, facile quoi, voilà ce qui est pas toujours évident.
Donc heu, pour le coup, franchement, c'est c'est une bonne chose. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. D'accord. Bien sûr, ou qui oui, ce qui n'est pas toujours évident, oui. Bien sûr. Et heu, moi pour le coup, heu, je me demande aussi, hem, vous voyez, heu, si aujourd'hui, hem comment dire cela? Heu, on on peut heu, vraiment simplement heu, allumer un ordinateur ou heu?